Sebenarnya aku tuh udah lama nih mau nanyain ini ke kamu nih, Kak. Kapan sih kamu tuh mulai tertarik sama yang namanya kebun? Nah, kapan mulai tertarik berkebun, dan prosesnya nih gimana nih caranya nih, untuk kamu mulai berkebun nih, Kak?
Mhm, hmm. Mhm. Saya, mmm, sebenarnya mulai tertarik berkebun itu, eee, dari dulu sebenarnya ya dari dari, eee, dari saya kecil, heeh. Dari kecil, heeh, sebenarnya dari kolo
Oke. Wow! Mmm, berarti udah ada bakat alami nih.
Heeh, kalau soal kapannya itu sebenarnya mungkin saya dari kecil karena saya selalu melihat, eee, meskipun bukan kebun yang bagaimana ya bukan eee, hanya dari taman di rumah cuman waktu itu memang rumah mama saya gede, tamannya gede gede eee, apa namanya, tamannya jadi itu menjadi semacam semi kebun, ah. Nah, <chuckles> heeh, semi kebun jadinya, mmm, setelah mama eee, saya saya melihat semua proses itu betapa enaknya kalau punya kebun sendiri ya, makan langsung tinggal petik, belimbing, daun jeruk, eee, sampai durian, mangga, rambutan itu kan alangkah enaknya bisa me me apa melihat perubahan musim segala macam perubahan eee eee eee, perubahan te ah ah ah, ah ah, gitu. Jadi mulai dari situ sebenarnya saya mulai tertarik berkebun karena melihat proses berkebun itu yang sangat nyaman, indah, dan sehat. Sehat dan menyehatkan, oke. <chuckles> Mhm, hmm.
Oke oke. Oke. Oke, semi kebun. <chuckles> Oke. <chuckles> Oke. Wah luar biasa sih. Oke. Benar benar sih aku setuju sih, yang namanya sehat dan menyehatkan, oke. Nah tapi aku, eee, mau nanya lagi nih, tadi kayaknya tuh waktu dari kecil, kayaknya banyak banget nih semi kebunnya nih. Oke semi kebun. Nah ini tanamannya apa aja nih aku penasaran, apakah di situ ada, Rafflesia Arnoldii kah, atau apa itu sebenarnya?
Iya. <chuckles> Oke. <chuckles> Oh enggak. Waktu berkebun itu, eee eee, banyak ya di depan, depan rumah, kebun depan rumah itu memang bunga-bungaan. Bunga-bungaan, eee, bermacam-macam anggrek ya, bermacam-macam anggrek heeh, karena memang kakak saya, mmm, papa saya suka mengoleksi anggrek jadi setiap, eee, be jalan ke tempat-tempat tuh ke di Sulawesi u e bagian selatan yang atas Malino itu kan, Kak, itu penghasil a ba berbagai macam jenis anggrek yang berbeda-beda, jadi heeh, hmm, jadi sa setiap kakak saya pulang dari penelitian soalnya kakak saya waktu itu mahasiswa biologi, jadi setiap pulang penelitian itu selalu membawa jenis-jenis anggrek yang berbeda kemudian di situ saya belajar dari dia, menstek ya, stek stek stek tanaman segala macam jadi, eee, berkembang di situ saat itu saya sudah mulai punya rasa keterikatan dengan tanaman, da di itu di dep bagian depan, Kak heeh, jadi kami punya eee, di rumah saya mama saya punya pohon rambutan yang s nyaris setua saya gitu, nyaris setua saya. <laughs> Heeh heeh. <laughs> Pohon rambutan dan di samping rumah, tanaman belimbing heeh, belimbing wuluh, mmm, di belakang
Oke. Mmm. Oh, anggrek. Oh, wow! Oke. Wow! Oh, wow! Mantap banget! Keren keren keren! Berarti Oke, mhm. Hmm. Eee, beri bel oh, belimbing wuluh ya, bukan yang bintang ya?
Iya. Bukan, belimbing wuluh, Kak. Di belakang itu, mmm, jeruk nipis yang yang kayak lebih lebih tanaman, eee, kebun yang untuk dapur ya, Kak, ya. Sereh, lengkuas, sampai tanaman ginseng ada di belakang, heeh, karena dekat dengan dapur. <laughs> Heeh. <laughs>
Oke oke. Wow! Nah, benar. Luar biasa luar biasa banget sih ini semi kebunnya, patut diapresiasi ini semi kebunnya. Cuman, ini kan di balik adanya semi kebun berarti kan ada tanaman yang berhasil tumbuh dan berbuah, wal tumbuh dengan benar gitu kan. Nah, ini aku jadi penasaran ini, kan nggak gampang ya yang namanya membuat kebun, merawatnya, sehingga, eee, berbunga dan berbuah, nah ini dapat Kakak dapat ilmunya ini dari mana? Oke, tadi dari orang tua, nah tapi orang tua dapat dari mana gitu? Nah ini kan jadi aku bertanya-tanya nih apakah memang ada, pendidikan, eee, akademis yang dijalani untuk mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini nih, Kak?
Ah. <chuckles> Betul. Mmm, hmm. Mhm. Betul. Mmm. Mmm. Mhm. Enggak perlu sebenarnya, karena ini ep eee, apa manusia itu secara natural punya ikatan dengan tanaman ya natural itu itu sangat natural, heeh. Enggak ada yang yang namanya berkebun sejati itu belajar dari buku gitu <laughs> atau petani sejati belajar dari tesi mungkin untuk peng perkembangan ya misalnya, eee, menangani musim yang berubah, atau misalnya hama untuk skala yang lebih luas itu mungkin memang membutuhkan, eee, apa namanya pengetahuan formal tertentu tetapi kalau untuk pada dasarnya, yang paling dasar yang paling ini enggak semuanya enggak perlu, eee, pola pelajaran normal. Orang tua saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, papa saya background-nya beda papa saya be background-nya perantau yang kerjanya, eee, bisnis, eee, business to business gitu kan, Kak, ya, eee eee, perkapalanlah, segala macam, mama saya memang da dari dulu itu bisnisnya di rumah tangga gitu. Cuman ya dari, eee, situ, eee, berkebun itu sifatnya natural gitu, Kak, jadi mmm, ya, eee, natural saja sampai kamu menemukan, eee, keterikatan kamu sendiri dengan 1 jenis tanaman saja, heeh, itu bisa membuat kamu apa namanya terinspirasi untuk membuat yang lebih luas gitu, heeh. Gitu. <chuckles>
Oke. Wow! Oh. Oke. Oke. Oke. Oke. Mmm, menarik menarik. Oh, menarik, menarik banget sih. Nah, nah benar-benar menarik nih. Dari natural, sebenarnya udah ada ikatan antara manusia dan tumbuhan gitu, Kak, ya. Jadi ya untuk dasar-dasarnya itu udah bisa. Nah, cuman aku, eee ah, mau tahu jadi Kakak kan kalau misalnya kayak tadi tanaman yang, eee rambutan, belimbing, pokoknya sifatnya tanaman yang berbuah ini. Nah ini gimana nih cara ngerawatnya? Kadang kan kita ngeliat ada, eee, ada tanaman yang enggak berbuah dan segala macem, nah itu apakah ada tehnik khusus untuk menanamnya? Entah pakai cangkok, tempel atau, a segala macem itu kan aku, eee, pengen tahu nih dari Kakak nih?
Iya lah. Mhm. Mmm. Mmm. Iya betul. Mmm. Mhm. Iya. Saya yang saya pelajari pernah satu hal itu ya, Kak, me a mangga, eee, di depan rumah itu kan keb bersamaan jadi di depan agak jauh itu, eee eee, mente jambu mente kemudian yang paling dekat dengan genteng rumah dan ini itu a adalah tanaman mangga. Kemudian ternyata tiba-tiba da ada 1 ini mangganya enggak beru enggak enggak berbuah, stop gitu loh. Mentenya ini terus akhirnya saya belajar dari mmm mmm, kakak saya dan mama saya, kenapa, "Oh, enggak bisa akarnya saling berebut," gitu loh karena jenis mangganya kan serabut ya, mente juga mungkin da tanaman yang dalam jadi ini saling berebut, eee, nutrisi di tanah, <laughs> jadi harus ada yang dimatikan salah satunya. Akhirnya mama saya memotong yang pohon mente itu, jadi langsung dim dim dimatikan saja, eee, akarnya langsung diputus ya di di akar tunggangnya yang, gede banget itu langsung di-cut gitu dipotong tapi, tanaman mentenya enggak mati secara pohon, tapi udah nggak berbuah lagi cuman tetap ada daun jadi tetap rindang gitu. Jadi yang dia yang harus dipotong karena dia yang mengambil banyak nutrisi dari tanah itu jadi berebut kan sebenarnya tanaman-tanaman itu kalau berbeda tanaman yang kita enggak tahu struktur akarnya, bagaimana ininya kalau ditanam bersamaan, nah di situ yang perlunya ilmu. Mereka berebutan nutrisi di tanah gitu kan pasti heeh. <laughs> Iya.
Oke. Oke. Nah. Mmm. Mmm. Oh. Mmm. Oh. Oh iya ngerti. Wah, aku excited banget nih ngedenger dari cerita dari Kakak nih, luar biasa ya ternyata. Eee, tehnik dalam menanam ini ternyata ada nih caranya, eee, "Tanaman ini enggak boleh nih terlalu deketan atau segala macam, karena akan berakibat, dia berebutan dengan nutrisi." Nah, tadi, Kak, yang tadi Kakak bilang itu, eee, tanaman itu dimatikan. Nah ini apakah cuma ditebang pohonnya, terus, eee, meninggalkan, setengah tubuhnya atau langsung sama akar-akarnya? Nah kalau misalnya sama akar-akarnya gitu gimana caranya, Kak, untuk narik, eee, pohon yang sudah besar seperti itu, Kak?
Heeh. <laughs> Mhm. Hmm, mmm. Mhm. Mmm. Mhm. Eee, jangan sayang sekali sebenarnya pada dasarnya pohon kalau udah besar itu justru dia akan membantu ya, dia kan dengan dengan pohon sebenarnya hanya dengan batang saja itu tanpa eee, jangan dipotong semua akarnya jadi kalau kenapa, supaya tidak kering tidak kering. Jadinya kan ke mem mematikan jangan mematikan langsung total seperti itu yang dimatikan adalah akar tunggangnya yang paling besar yang bisa mengakibatkan tadi itu kan yang tanaman lain bisa jadi mati karena dia yang paling banyak mengambil nutrisi dari tanah jadi, akar paling besarnya yang dimatikan di-cut aja, Kak, di langsung dipotong aja, "tek" jadi itu kan tidak mematikan pohon itu secara langsung karena memang enggak ada niat kita untuk me mencabut pohonnya secara keseluruhan gitu heeh.
Oke. Oke. Nah. Oh, gitu jadi jadi, eee, akar yang paling besar itu berarti, eee, akarnya itu muncul di permukaan tanah seperti itu maksudnya, Kak?
Iya bisa jadi muncul bisa jadi dia dalam, jadi memang harus digali sedikit dipotong, di-cut, gitu. Jadi biarkan saja akar-akar kecilnya saja yang tetap tumbuh supaya pohonnya tetap bisa berdiri gitu, tapi udah nggak berbuah lagi, jadi istilahnya memandulkan pohonnya ya, memandulkan pohonnya. Jadi ndak mematikan tapi memandulkan saja, jadi udah enggak berbuah tapi tetap tetap, eee, punya daun sedikit, jadi tetap tetap ada apa namanya, ranting-rantingnya tetap hidup kan enggak enggak boleh dimatikan pohon, enggak bisa dimatikan seperti itu. Jahat itu! <laughs> Iya. <laughs>
Oh. Wow! Luar biasa. Luar biasa banget, luar biasa banget ini. Aku baru, eee, paham ini tentang terkait, mematikan, eee, pohon tapi tetap, eee, rindang gitu ya. Nah, itu caranya berarti hanya cukup dengan, eee, memotong yang paling besar ya, tadi ya?
Heeh. Iya. Mmm, hmm. Ya, gitu. Mhm. Ya akar akar yang paling besarnya saja, heeh. Memandulkan saja ya, bahasanya ya. <laughs> Heeh.
Ih, wah ini aku Mhm, aku semakin tertarik loh dari cerita Kakak, Kakak itu banyak tanaman yang, eee, sehat-sehat yang mudah besar-besar gitu kan. Nah ini, eee, kalau dari tanah ini, dari tanah ini pengaruh enggak sih, Kak? Kalau tanaman ini tanahnya harus yang tanah bakar, kalau tanah ini harusnya tanah ini, dan apakah, eee, Kakak tuh bisa berhasil membuat tanaman tumbuh lebat dan berbuah, berbunga, itu harus rutin disiramkah atau dan durasinya kapan, terus dipupukkah, itu gimana, Kak?
Mhm. Mmm hmm. Mhm. Iya. Mhm, hmm. Mhm, hmm hmm hmm. Ya sama itu, Kak, i juga itu semua juga proses natural yang memang harus di di di dibel di alam yang seperti kamu bilang tadi ya. Bahkan untuk suatu saat itu perlu kita, eee, menggali kembali meng apa namanya, meng apa istilahnya itu mencangkul menggemburkan tanah di sekitarnya ya. Diga jadi ada yang udah mungkin mob biar bagaimanapun tanah kalau udah kehilangan nutrisi dia akan menjadi tanah kering dan itu sebaiknya diambil, diganti dengan yang lebih subur, tanah yang lebih gembur, tanah yang lebih ini, jadi enggak enggak saling berlawanan gitu loh. Jadi enggak sia-sia, jadi tanah yang sudah kurang nutrisinya tadi itu, nanti paling dipindahkan ke bagian lain yang misalnya untuk sekedar me me menutup lubang saja gitu kan, atau yang bagaimana tanpa harus kan sayang tanah dibuang-buang ya, Kak, ya. Jadi itu aja paling. Dan kemudian juga pupuk juga harus selalu jangan yang te jangan lebih bagus pupuk natural ya, pupuk natural dibanding yang kimiawi gitu, karena kan ada mungkin sejenis pohon atau apa yang tidak terlalu kuat dengan pupuk yang kimiawi gitu, kan panas, bisa membuat tanaman kering, segala macam jadi yang usahakan yang natural. Nah, eee, pupuk natural ini kan bisa didapatkan dari sekadar misalnya cucian air beras ya, air beras yang pertama yang kedua itu itu, di di di apa, disiramkan ke tanaman-tanaman tertentu itu sangat ini kemudian cucian air ikan cucian air ikan, jangan cucian air daging sih sebenarnya cucian air ikan. Cucian air ikan itu sangat sangat bernutrisi tinggi jadi enggak pernah, eee, ibu saya itu membuang cucian air ikan. Air ikan pertama kedua, ketiga heeh, itu disiramkan aja ke tanah, ke ke tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman dapur yang di belakang, itu.
Oh. Mmm. Oke. Oh, gitu. Mhm. Hmm. Oh, gitu. Oh. Oh! Oke, wow, baru tahu nih, mmm. Luar biasa, mhm. Oke, Kak, tapi tapi aku, eee, jadi tadi yang pupuk, eee, alami yang maksud Kakak tadi itu itu adalah dari racikan beras, nah tapi ka apa bedanya dengan, eee, kayak pupuk, dari kotoran-kotoran hewan apa sih yang disebut, eee, ure urea gitu ya? Nah itu lebih bagus mana nih, Kak? Eee, tuk yan hmm.
Mmm mmm, iya. Mmm. Iya, sama. Iya, iya. Heeh heeh heeh heeh. Saya enggak tahu. Kurang tahu ya, kalau mau misalnya yang urusan untuk lebih bagus mana, tapi bagi yang sepengetahuan saya lebih cocok yang mana. <chuckles> Lebih yang cocok yang mana, heeh. Lebih cocok yang mana mungkin ada tanaman-tanaman yang gede yang hanya sekadar dengan pupuk-pupuk natural itu udah bisa bertahan, ada mungkin tanaman yang mungkin kita lebih harus lagi di di-boost gitu kan misalnya untuk yang kalau kita mau tanaman yang produksi memproduksi buah lebih banyak ya mungkin harus di-boost dengan pupuk yang yang tadi itu yang urea yang yang nggak bisa dibuat sendiri ya, Kak, ya, dari hanya sekadar kompos heeh gitu.
Oh, lebih cocok yang mana gitu ya. Oke, mmm. Oke, ngerti. Nah, ini lagi nih, jadi kan, eee, untuk membuat tanaman itu subur, berbunga dan ber dan berbuah itu kan butuh waktu nih, Kak. Aku penasaran Kakak setel setiap hari ngerawatnya, apakah ada rasa kayak enggak sabar ataukah selalu kepikiran, "Aduh tanaman ini belum di iniin, tanaman ini yang belum iniin, belum dipupukin," nah itu, ada rasa seperti itu enggak sih, Kak sebenarnya?
Hmm, mhm. Betul. Mmm. Ya, hmm. Oh iya. Iya kalau sudah keterikatan dengan tanaman itu, ditinggalkan 2, 3 hari aja itu menimbulkan rasa khawatir. <laughs>
Oh git
Karena tanaman itu kan sebenarnya kita mengajak bicara tanaman itu ya. Eee, mmm, kita bagian dari dia, itu em pagi m membuka pintu kan yang dilakukan terlebih dahulu kan menyiram, atau kalau enggak disiram banyak yang minimal disiram air dikit kemudian diajak ngobrol itu kan, eee, bagian dari hidup. Jadi kalau sama dengan pet ya, sama dengan binatang, kucing, atau misalnya anjing, binatang-binatang domestik, kita tinggalkan 3 hari kan kita rasa khawatir ya, karena a dia makhluk hidup juga, kita komunikasi dengan itu jadi, <laughs> susah itu 3 hari ditinggalkan itu, agak-agak gimana. Kepikiran, karena orang heeh, kalau misalnya mengharapkan orang lain yang nyiram enggak ngerti juga dengan ininya kan bisa berakibat fatal. <laughs>
Oh, oh. Oh. Oke. Wow, luar Udah kepikiran, udah susah gitu mikirinnya ya gitu ya. Wow, ngerti ngerti ngerti. Wah, benar banget aku aku baru tahu sih dengan tehnik seperti ini ternyata bukan ha bukan hanya dengan hewan nih, kita ber bercanda-bercanda gitu kan biasanya kan yang kita lihat, eee, cuma ngelihat sama hewan gitu kan yang bisa diajak ngobrol dan segala macam, ternyata, untuk tumbuh-tumbuhan Kakak memperlakukan hal yang sama seperti itu ya, dan itu mungkin, eee, lebih ke ikatan batinnya menjadi antara manusia dan, eee, tanaman karena dia juga adalah makhluk hidup gitu. Wah, benar-benar menarik banget. Iya, benar-benar menarik.
Heeh. Iya. Hmm. Mmm. Betul betul. Iya. Mmm. Iya, betul. Betul. Ya, betul. <chuckles> Kan tanaman memberi loh. <laughs> Memberi tanpa mengambil. <laughs>
Oke oke, luar biasa, benar benar. Aku benar-benar tertarik sih dengan apa yang udah Kakak sampaikan seperti ini ternyata banyak nih ya. Terakhir nih, Kak, tips nih untuk pemula gimana caranya, untuk biar bisa berkebun?
Iya. Benar, iya. Mmm. Oke kalau untuk tips untuk pemula berkebun memang butuh ilmu, <chuckles> karena, eee, tetap harus ada dasar dalam artian ya, eee, apa, eee, dasar-dasar awal ya, Kak, ya. Ta jenis tanah yang cocok untuk jenis tanaman tertentu, jadi kalau salah salah tanam ya pasti enggak akan bisa tumbuh gitu. Itu aja intinya jadi ya memang butuh ilmu, heeh, ilmu dasarlah minimal. <laughs> Iya, heeh heeh. Iya betul. <chuckles>
Oke. Mmm. Oke, wah oke yang penting sih ilmu dasarnya dulu ya, Kak, ya, dan kemauan yang pasti gitu ya, Kak, ya? Wah terima kasih nih, Kak, atas cerita-ceritanya nih dan tips-tipsnya semoga kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi nanti, Kak.
Iya. Oke, sama-sama, mari.